Sei, como se fosse obrigação de todos ali, tá tá acorda
E Pois é, só que assim, o meu filho acorda às 5h00, eu acordo às 5h00, porque meu filho vai para escola às 6h00, ele, eh, o a ele entra às 7h00 no High School, mas o bus passa aqui às 6h00. Então, a eu e ele acordamos às 5h00, até pra pepra preparar lanche, preparar mochila e tal. Agora, 4h00, eu 5h00 pra gente já é pesado. Você já imagina você já imaginou, 5h00?
Sei. Sei, sei. Sim, é ma Claro. Claro. Claro.
E aí agora essa essa confusão toda às 4h00. E ele que horas você acha que ele dorme?
sete horas deve estar na cama. <laughs>
Meu sogro. sete horas, exatamente. Você acor Ai de você se fizer barulho.
É. Entendi.
Entã E aí ele começa a ficar bravo, começa a a a reclamar e tal, e assim Ontem, eu estava conversando com meu marido, ao mesmo tempo que a gente fica muito feliz que eles vêm, eles mal chegaram eu já quero que eles vão embora.
É. Já causa um transtorno, né, porque já ah, é, já
Não, causa um transtorno, causa um transtorno. E assim, eh, e e aí você vai falar com ele, ele fica super ofendido. E o que que acontece, o meu marido ele trabalha fora. Mas agora ele tá trabalhando até mais tarde pra ele fica na rua até mais tarde, às vezes, ele falou para mim: "Ah, eu até enrolo, por quê? Porque eu não quero brigar com meu pai." Entende.
Pra evitar ficar em ca e chegar em casa e brigar. Entendi.
Não, porque tá virando um inferno, entendeu. E aí ele fala: "Não, eu preciso dormir, porque eu acordo às 4h00". Ok, mas você não tá na sua casa, você está de férias. Exatamente. E vo e a gente não está de férias. A gente ainda tem aí 2, hoje é dia 8, 9. Meu filho só tem eh, para de de a o winter break dele é dia 20 e pouquinho.
Na sua casa. Exatamente.